Enteresan. Aaa, duymak isterim. Çünkü evdeyken telefon, bilgisayar, televizyon derken falan gerçekten ekranlar evin her köşesindeler. Hani, eee, utanmasa tuvalete bile ekran koyacak insanlar var mesela. "Aman boş kalmayayım." derken. Bir şey izleyeyim diyorsun bir bakmışsın saatler geçmiş falan. Eee, sen bununla başa çıkmak için bir yöntem geliştirmişsin. Eee, bilmiyorum ne kadar başarılı ama yöntemini merak ediyorum açıkçası.
Hı hı. Evet. Şöyle: Tutmadı daha, tutuyor gibi olacak. Umarım yakında, eee, daha iyi olur. Eee, ben de aslında o saydığın şeylerden iii, şeylerin hepsi var işte. Eee, ya mesela duşa gitmeden önce telefonu bir şekilde alıyorum. Tamam, kullanmıyorum ama mesela müziğimi de oraya koyarım. Öncesinde hemen, böyle, bir Instagram falan elim gidiyor bir şekilde, eee, sosyal medya platformlarına, eee, ayaküstü bakıyorum, öyle müziğimi açıyorum falan öyle devam ediyorum. Eee, işte, yemek yaparken sürekli bir dizi film açarım. Eee, böyle, "çerezlik niyetine" derler ya, ııı, hemen. Aynen. Aynen.
Güzel. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Evet. A ha. Ses olsun diye arka planda, değil mi? Boşluk kalmasın diye. Hı hı.
Aksın gitsin diye yani. Eee, ama bununla ilgili çalışmalarım devam ediyor. İşte, sosyal medyada mesela şeye baktım ben, eee, Instagram'da ekran süreme baktım. 2 saat 8 dakikayı görünce dedim ki, "Ben iyi bir yere doğru gitmiyorum." Eee, evet.
Hı hımm. Şey mi bu? Günlük o kadar kullanmışsın demek mi uy uygulamayı? Hımm.
Aynen. Günlük kullanım süresi ve bence 2 saat çok fazla. Tamam, bazen bunun içinde mesajlaşmalar da oluyor da, yine de, eee, Instagram Keşfet'te geçirdiğim zaman benim için çok verimsiz. Ben sosyal medyayı
Hı hı. Yani. <chuckles> Zaten düşünsene 24 saat, eee, var 1 günde. Bunun 8 saati uyuyorsun, 16 saat. E, bunun 8 saati de çalışıyorsun, kalıyor 8 saat. Sen belki de o 8 saatin %25'i olan 2 saati Instagram'da geçirmişsin.
Hı hı. Hı hı.